Sí, sí, sí, es verdad. Y yo también te lo digo porque yo creo que, eh, he sido así, de interrumpir mucho. Por mucho tiempo, yo he sido así, eh, de hecho, hace poco estuve como en en en el proceso de diagnóstico de TDHA, ¿no? Porque es una de las señales. Es una de las señales también de que tú hablas demasiado y y interrumpes a la otra persona porque ya sabes qué va a decir. Entonces, o termi sí, sí. O terminas las oraciones por otra persona, ¿no? Que es algo que a mí me ha pasado muchísimo, ¿no? Entonces, eh, creo que también me di cuenta que, bueno, en ocasiones tampoco es que la otra persona quiera como interrumpirte siempre o no le interese, sino que también es parte de la personalidad. Pero también lo veo de una manera muy severa o muy así como como ¿como te digo?, como, em
Mm. Ujú. Ah. Mira. Mira, mira. Guau, qué interesante ese ese ese esa información. Mm. Claro. Mm.
como que quiero que lo que lo que lo, mm que se contengan un poco, porque así como yo he tenido que contenerme tanto, yo digo, bueno, todas las personas pueden. <chuckles> Entonces, como que es cuestión de práctica <giggles> sí. Ujú.
Ujú. Claro. Y y Sí. Y qué interesante, porque cuando pasa a ser una condición psicológica, ya es algo completamente incontrolable. Pero uno suele tener ese pensamiento quizás que tú dices de, si es que yo puedo, ¿por qué esta persona no puede?
Claro. Sí. <giggles> Sí. Exactamente. Entonces, creo que me volví un poco más estricto, es como que okey, vale, vamos a a encontrar el balance porque <giggles> si no no puedo yo tampoco.
<chuckles> Ujú. M mira. Ujú. Mira, qué importante. Y, mm, y así brevemente, eh, ¿tú crees que interrumpir al hablar puede mostrar también una jerarquía poderosa de alguien contra otra?
Sí. Uy. Yo creo que sí. Y creo que muchas personas que quieren mostrar su poder, simplemente interrumpen. Yo estoy completamente en desacuerdo, si te doy si te soy sincero, yo creo que no es necesario el poder sí, exacto.
Sí. Ujú. Ujú. Qué interesante. O Ujú. Qué interesante. Oye, te agradezco mucho por tus palabras, por tu opinión y te deseo un excelente día.